で、ま、寝具は整えて、あの、良くなったんでせぐ、最近ある理論に出会いまして、あの、その理論に沿って睡眠の質を上げようとしてるんですけど、脳腸相関関係っていう理論なんですね。
はい。 はい。 理論、はい。 はい。 農町村関係？
脳腸相関、相関関係。
脳腸相関関係、はい。
あ、はい。この理論が脳と腸は繋がってるっていう意味なんですけども。
ああ、脳、腸、す相関関係、相関ですね。相関関係ですね。ああ、はいはいはい。はい、わかりました。はい。
そうなんでそうなんです。 脳と腸がつながってるっていう意味でして、あの、昔子供の頃とかなんかテストがあると、次の日お腹いあ、次の日テストあると思うとお腹痛いってなったりしなかったですか？
ええ。 はい。 あの僕はどちらかというと体育ですね。運動会とか。<laughs> はい。<laughs>
わかります。体育とか、嫌ななんかことあるとお腹痛いってなりますよね。あれって、脳と腸が繋がってるっていうことで、脳でストレス感じてるのに、腸で反応出てるっていう不思議 は、離れてるのに。
なりました。はい、なりました。 ああ、なるほどね。確かに確かに。あの、ストレスを感じて、あの、お腹下しちゃうってありますよね。

そうなんです。前はあの、不眠っぽい感じで、眠れてないくて、疲れてるにもかからず、なかなか寝つけなかったんですよ。
はい。それは、ぎゃ逆にちょっとお伺いすると、どれかが特に効いたっていうよりも、総合力ですよね、やっぱりね。枕、マットうん。
そうなんです。全てがいいはい。
全部が揃って初めて、そういう状態ですね。ええ、腸の状態。ああ。
で、腸の状態と そうなんです。
ちょっと参考にしようかな。はい、あとは。
で、あとは 最近興味あるのは、トマトですね。トマトって、睡眠の質を良くするリコピンが入ってて。リコピン取ると、睡眠の質さらに上がるんですよね。
はい。 ああ。 <coughs> ほう、リコピンはどういう作用をするんですか？
ええと、睡眠の質をさらに良くする働きがあるんですよ。確かに、トマト食べた日ってさらによく寝れてます。ほんとに。
はい。 ああ、なるほどね。 トマトですか。トマト、トマト。うーん。トマト1個ででも、そんなに変わるんだったら、毎日食べてもいいですね。
あ、はい。 そうなんです。食べた方がいいと思います。夕飯に。<laughs>
<laughs> トマトでも、最近高いじゃないですか。話はちょっとずれますけど。<laughs>
はい。 ふっ、確かに物価高だからですよね。まあ。
うん。いや、なんかこの間スーパーで1個¥100でしたね。
ああ、高いですね。で
うん、高いですよ、ほんとに。
その、他に腸のこといそうですよ。トマトソースでもいいですし、トマトジュースでもいいですし。ええ。
まあ、トマトソースとかでもいいわけですもんね。 うん。 じゃあ、缶詰とか、ああいうやつを買ってくるって手もありますね。